Oye, ¿y crees que esto de alguna manera afecte en la sostenibilidad? O sea, por ejemplo, eh, ¿que sea más importante, eh, comprar menos, pero bueno, o o ropa más barata y cómoda puede ser mejor que a lo mejor comprar ropa costosa, elegante y a la moda?
Ujú. Ajá. Sí. Bueno, ahí me pones a pensar, porque yo creo que soy uno de esos, de esas personas que sí critica bastante, am, el hecho de comprar por comprar, ¿no? Es decir, por ejemplo
Ujú. Ujú. Okey, te entiendo.
volvamos con el ejemplo de la boda, ¿verdad? Es decir
Ujú. Muy bien. Ujú.
me han invitado a una boda, tengo que ir con estilo, porque, pues para mí amerita, ¿verdad?
Claro.
Pero yo no soy de los que se va a comprar un un traje nuevo simplemente para poner estilo y que todo el mundo vea que que bueno, pues que me visto bien en una boda, ¿no?
<chuckles> Ajá.
Porque, no lo necesito, porque ya tengo un traje que va bien, ¿verdad?
Ujú.
Porque me parece innecesario, pero y no me lo vayas a tomar a mal
Claro. Sí, porque si no, luego lo vuelves A ver, dime.
Ajá, ajá. Sí, sí, sí, pero
Sí, o sea, lo vuelves a Lo usas solo una vez, ¿no? Y ya jamás lo vuelves a usar.
E exactamente, pero no me lo vayas a tomar a mal, pero hay personas que sí, hay personas que se tienen que comprar un traje nuevo. O bueno, tal vez en el caso de las mujeres, mm, bueno, es que realmente, pues no lo sé y no podría opinar, ¿no? Eh, así como de primera mano o experiencia de primera mano. Pero tal vez, no sé, que te compres un vestido bonito, te lo puedas poner en más ocasiones, ¿no? Que un traje
Ajá. Sí, claro. Ujú. Por supuesto. Sí, claro.
pienso yo. Uh, sin embargo, creo que la mentalidad o la idea siempre es: "Bueno, me compro el traje nuevo para la boda y luego lo utilizo en la oficina o lo utilizo en otras bodas o lo utilizo en una reunión de trabajo o entrevista de trabajo". Entonces, lo entiendo. Pero, yo sí creo ujú.
Claro. Oye Ujú.